โอเคค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ การทำงานที่บ้านเนี่ยมันสอนอะไรคุณบ้างคะ? ช่วยให้คุณเป็นระเบียบวินัย หรือว่าอะไรยังไงไหมคะ หรือยังไงคะ?
ก็ช่วยให้เราจัดระเบียบเวลาตัวเองมากขึ้น แล้วก็มันช่วยให้เราบังคับจิตใจให้เราต้องเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าไร พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้มากขึ้น เพราะว่าพอทำงานที่บ้านแล้วเนี่ย 1 คือเวลาเราไม่ได้ตรงกับเพื่อนร่วมงานอีก อีกประเทศหนึ่งเนาะ 2 ก็คือมันมีเพื่อนที่ร่วมงานที่อยู่ประเทศไทยเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ต้องทำงานของเขา พอเราไม่ได้นั่งทำงานด้วยกันเนี่ย การที่เราจะขอคำปรึกษาเขาอะ นั่นหมายความว่าเราต้องโทรไป แล้วโทรไปมันเหมือนเขาก็ต้องชะงักจากการทำอย่างอื่นอะเนาะ มานั่งทำกับเรา มานั่งคุยกับเรา มันจะไม่เหมือนการนั่งอยู่ที่ออฟฟิศที่แบบเรา เขาจะสามารถทำไปได้แล้วก็พูดบอกเราไปได้ เงี้ย เราก็เลยแบบว่าต้องเหมือน ต้องกลายเป็นคนที่กล้าตัดสินใจมากขึ้น เป็นคนที่ต้องคิดด้วยตัวเองมากขึ้น เหมือนต้องพยายามใช้ความคิดเพื่อหาผลลัพธ์ออกมาให้ได้มากขึ้นน่ะค่ะ ไม่งั้น
อืม อืม อืม ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ก็จริงค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อย่างงี้ก็เท่ากับว่า มันก็ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็รับผิดชอบมากขึ้นด้วย ใช่ไหมคะ เอ่อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณรู้สึกว่าคุณชอบงาน เอ่อ ทำงานจากที่บ้านไหมอะคะแบบเนี้ยค่ะ หรือว่าชอบงานออฟฟิศมากกัน?
ใช่ ตั้งแต่ทำมาก็รู้สึกว่า ก็ยังชอบอยู่ดี แม้ว่าตอนแรกจะจัดระเบียบตัวเองไม่ค่อยได้นะคะ แต่พอทำ ๆ ไปก็รู้สึกว่า เฮ้ย ตัวเองก็จัดระเบียบตัวเองได้แล้วนะ แล้วก็กลายเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นมาก ๆ จากเมื่อก่อนที่แบบตื่นมาไม่อาบน้ำ อย่างเงี้ย คือตื่นมาไม่อาบน้ำเนี่ยเป็น เป็นแม้กระทั่งวันหยุดนะคะ คือกว่าจะอาบเนี่ยก็จะไปอาบประมาณบ่าย 1 บ่าย 2 ใช่ไหมคะ เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้วันหยุดก็คืออาบตั้งแต่เช้าเลย ตื่นมาแล้วก็ แต่อาจจะไม่ได้ใส่ชุดที่แบบว่า เขาเรียกเหมือนชุดไปทำงาน แต่เป็นชุดที่ทะมัดทะแมง แล้วพอเราอาบน้ำเนี่ย มันจะทำให้เราแบบว่าอยากออกไปนอกบ้านน่ะค่ะ หนูหมายถึงในวันหยุดนะคะ
อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ อืม ๆ <chuckles> ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม
แบบว่า เออ ออกไปซื้อของ ออกไปทำอะไร ธุระที่มันจำเป็น อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็มันก็ คือมันเป็นนิสัยจากการที่เราทำงานอยู่บ้านเนี่ยแหละ ทำให้เราเริ่มอาบน้ำตั้งแต่เช้า แล้วเราก็เอามาใช้วันหยุด อะไรเงี้ย คือแบบดูเป็นความสกปรกเนาะ ใช่ แต่ แต่ใช่ค่ะ <chuckles>
อือ อืม <chuckles> อ๋อ <chuckles> <chuckles> โอเค เข้าใจเลยค่ะ เออ แล้วแบบเนี้ยอยากจะให้ช่วยเปรียบเทียบหน่อยสิคะ เอ่อ ตอนที่ทำงานประจำค่ะ คุณเคยทำงานประจำใช่ไหมคะ อยู่ใช่ไหมคะ? อืม อา
ค่ะ อันนี้ก็งานประจำเหมือนกันแต่แค่ แต่แค่ work from home แต่ว่า เข้าออฟฟิศใช่ไหม?
อา หมายถึง หมายถึงว่า เอ่อ งานที่ ที่พี่บอกว่าเข้าออฟฟิศเองอะค่ะ คุณ ตอนนั้นน่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะ ที่คุณทำงานออฟฟิศอยู่อะค่ะ? ช่วยบอกความรู้สึกตอนนั้นให้หน่อยสิคะ
คือตอนทำงานออฟฟิศเนี่ยมันเหนื่อยมาก แบบว่ามันเหนื่อยเดินทางนะคะไม่ได้เหนื่อยงาน หมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับเนี่ย 4 ชั่วโมง สามถึงสี่ ชั่วโมง มันก็อยู่ที่วันด้วย ซึ่งถ้าฝนตก อย่างช่วงนี้ฝนตก ใช่ไหมคะ ถ้าเข้าออฟฟิศเนี่ยเผลอ ๆ จะ 5 ชั่วโมงด้วยซ้ำ ไปกลับ อะไรอย่างเงี้ย เรา พอไปทำงานออฟฟิศอะ เราไม่มีแรงจะทำงานเลย
อือฮึ อืม อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม จริงด้วย

อืม เข้าใจเลยค่ะ ก็เนี้ย ก็จะเป็นสิ่งที่คุณน่ะไม่ชอบที่สุดในตอนที่คุณทำงานออฟฟิ ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยค่ะ ขอกลับมาที่งานทำจากที่บ้านบ้างค่ะ อะไรที่ ค คุณ ชอบทำงานที่บ้านบ้างคะ? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ใช่ ก็เรื่องนี้แหละ เรื่อง ที่ <chuckles> เรื่องที่เราสามารถไปเริ่มงานตอนบ่ายได้ โดยที่ อ้าว ก็ไม่มี ค
อ๋อ เพราะ ว่าคุณมีเริ่มมีสมาธิตอนบ่าย ตอนดึก ใช่ไหมคะ? อา อืม จา
ใช่ เราก็นอนไปเลย แบบไม่ทำอะไรเลยนะตอนเช้า ไม่แม้จะตื่นมาตรวจอีเมล ก็นอนไปเลยจนถึงบ่าย บ่ายก็คือแบบว่า บ่ายก็คือเช้าของเรามาแล้ว มาถึงก็ เราก็ตื่นมา อย่างที่บอกว่า พอตื่นปุ๊บก็ไปทำ routine ของตัวเอง ก็คือไปอาบน้ำ ไปกินข้าว ไป อะไรให้เรียบร้อย แล้วก็เริ่มนั่ง เนี่ย! มันถึงจะเป็นแบบ พอนั่งปุ๊บ มันจะรู้สึกมีพลังเลยนะ เพราะว่าเหมือน เรานอนเต็มที่อะค่ะ
เหรอคะ? <chuckles> อืม ฮ ค่ะ อือฮึ อืม อืม เริ่มสมาธิ อืม อ๋อ เข้าใจ <chuckles> โอเค อืม แล้วอย่างเงี้ย นอกจากสิ่งที่คุณชอบแล้วค่ะ อะไรใน ในงาน ทำงานจากที่บ้านเนี่ย ที่คุณไม่ชอบบ้างอะค่ะ มีไหมอะคะ?
<chuckles> พลังมันมา <chuckles> ทำงานจากที่บ้าน ที่ไม่ชอบก็คือ อา จะไม่ ก็เป็นเรื่องของคนอื่นอีกแหละ คือคนอื่น น่ะมายุ่งกับเรา เยอะ มาก คือเหมือนแบบ เขาเรียกอะไร คนอื่น ก็คือเหมือนข้างบ้าน อย่างเงี้ย เขาก็จะฝากเราทำนู่นทำนี่ แล้วเราก็จะแบบ
ใช่ อืม ทำไมนะคะ? อา อ๋อ
"อะไร?"
อืม
"นี่ทำงานเด๊อ ฉัน work from home นะ" อะไรอย่างเงี้ย "ฉันไม่ได้แบบว่าว่างงานนะ" อะไรเงี้ย แล้วเขาก็จะพูดคำว่า "ไหน ๆ แกก็อยู่" ใช่"...ไหน ๆ แกก็อยู่บ้านอยู่แล้ว" ใช่ เราก็เลยบอกว่า "ฉันทำงานจ้ะ ไม่ว่างทำ" อะไร เงี้ย
อือ อ๋อ เขานึกว่าเราไม่ได้ทำงานใช่ไหม? เขานึกว่า เราอยู่บ้านเฉย ๆ ว่างงาน อืม อืม อื้อฮือ โอเค เอ่อ แล้วอย่างเงี้ยในตัวงานน่ะค่ะ ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันระหว่างทำงานที่ออฟฟิศ ที่คุณออกไปข้างนอก กับทำงานที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ คุณคิดว่าอันไหนมีข้อดีข้อเสียมากกว่ากันเหรอคะ?
เออ ค่ะ คือด้วยตัวงานเนี่ย จริง ๆ อะ ตัวงานต้องใช้หลายหน้าจอเนาะ มันถึงจะทำเร็ว อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันใช้หลาย ๆ โปรแกรมพร้อม ๆ กัน ซึ่งเวลาไปทำที่ออฟฟิศเนี่ย เขาก็จะมีหน้าจอให้ต่อแหละ เราก็ต่อกับคอมพิวเตอร์ ห เรา หมายความว่ามันก็จะเป็นหน้าจอเล็กอันหนึ่ง หน้าจอใหญ่อันหนึ่งเนาะ ของตัวแล็ปท็อปก็จะเป็นหน้าจอเล็ก ซึ่งมันดูไม่สะดวก มัน แบบ มันไม่เท่ากันน่ะ แล้วมันดูแล้วมันปวดตา อย่างเงี้ย
อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ อืม อื้อฮือ อ๋อ อัน นี้ก็คือข้อเสียของงานทำงานบน รีโมตเวิร์ก เนาะ เออ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะค่ะ อย่างตอนคุณ ที่คุณไปทำงานนอกบ้าน ออฟฟิศเนี่ยค่ะ คุณจะเจอเพื่อนร่วมงานบ้าง เจ้านายบ้าง มีสังคม แต่อย่างเวลาที่คุณทำงาน work from home หรือทำงานจากที่บ้านเนี่ย มันไม่มีสังคม หรือไม่มี มีเพื่อนฝูงอะ หรือว่ามี มีเจ้านาย อะไรเงี้ย คุณคิด บ ว่า ตรงเนี้ยมัน โอเคสำหรับคุณไหม หรือว่ามัน มันดีสำหรับคุณไหม หรือเป็นข้อดีข้อเสียไหม หรือยังไงคะ?
ใช่ ค่ะ